Ah, c'est bien!
Vous allez être, heu, enfin je je sais pas comment ça va évoluer pour vous mais
Ah, mouais. Ouais.
je sais pas comment ça peut être pire.
<chuckles> C'est ça. Non, franchement, heu, ouais
<chuckles>
mais est-ce que tu penses que, heu, dans le sud par rapport à Paris, ils sont plus stressés ou moins stressés sur la route?
Mmh. Bah c'est difficile parce que, ouais. Ah, franchement je sais pas je sais pas vraiment, mais Paris c'est c'est compliqué. Je me rappelle, heu, 7 voies différentes, heu, des carrefours incroyables, heu
Je parle pas en général, hein, parce que c'est ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais. Au carrefour des Champs-Élysées là.
Ouais, ouais, non c'était c c ouais les carrefours je sais pas combien il y a de voies, je crois il y a 10 voies ou 7 voies, c'était c'était énorme, hein.
<chuckles> Waouh!
Ouais, c'est c'est énorme, hein, quand même et après dans le sud, heu, bah, en fait, le problème dans le sud c'est qu'il y a souvent qu'une seule route
Bah, ouais. Mmh mh.
donc on est tous sur la même route et c'est très, très long, c'est très, très long, c'est il vaut mieux avoir, heu
D'accord. <chuckles> <gasps> Ah oui, tu as pas plusieurs façons en fait d'aller, heu, à un endroit, quoi. D'accord.
Non, heu, souvent il y a un seul chemin et voilà, tu es tu es bloqué avec tous les touristes et
Mmh. Ouais.
et tu attends en fait, heu, tu peux rien faire, hein.
<gasps> Bah, apparemment il y a eu, heu, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus, attends. C'était le 17, le 16 mai, ouais, donc c'était, heu, se semaine dernière? Il y a eu toutes les routes, heu, dans le sud, heu, enfin il y a une route qui était fermée pour, heu, je sais pas, il il y a pas eu des vélos ou? Enfin je sais pas, une course? Et ils ont fermé toute une route entre, heu bah, après, c'est dans le coin de de Nice et tout ça. Tu es peut-être pas de ce coin là.
N ouais. Ouais. Si, si je suis à côté, ouais, je suis à côté.
Si? Ben, c'était côté, heu, Saint-Laurent-du-Var?
Ah, OK.
Heu, apparemment toute la route, ils l'avaient fermé, heu, du matin jusqu'à 17:00. Heu, parce qu'ils devaient passer, heu enfin il y avait un qu quelque chose, un événement qui devait passer, en fait.
N ouais il y a, heu, une course sportive, un truc, heu
Ouais et en fait ils ont fermé toute la route et apparemment on pouvait pas du tout, heu, on pouvait pas du tout conduire là, quoi.